Oye, platícame, ¿qué significa para ti decir: "Soy de..."?
Pues mira, depende de si me lo pregunta alguien que bueno, yo soy de México, pero depende si me lo pregunta alguien que es de México o conoce el país, o de, este, si es alguien extranjero y o no conoce, este, pues, cómo está dividido el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es alguien que conoce el país, yo siempre digo que bueno, soy de la o sea, nací en la Ciudad de México. Este, soy de allí también, o sea, pero, que también soy de de Yucatán, porque, mi familia es así, el 75% de mi familia es yucateca, y además los últimos años que viví en México, viví en Yucatán, y la verdad es que, o sea, mm, lo llevo muy dentro del corazón. Entonces, este, por eso también lo digo, ¿no? Entonces, como que siempre hago esa aclaración de, pero este, también soy este, vengo de Yucatán, <chuckles> sí, aunque no nací allí.
Okey. Claro. Okey. Guau. <chuckles> <chuckles> Claro. <chuckles> Y, por ejemplo, de la parte de de vivir de Ciudad de México pensando en esta misma situación que mencionas de comentarlo con un extranjero, ¿qué sería lo que destacas de Ciudad de México?
Ujú. Bueno, a ver, de la Ciudad de México, eh, yo siempre digo que, bueno, es muy caótica, pero que es única, o sea, este, que puedes hacer de todo en la Ciudad de México, hasta lo que no te imagines. O sea, hay como que para todos los gustos, sabores y cosas para hacer.
Claro.
Y que es muy bonito, este, pero obviamente, también, desafortunadamente y además porque todos lo saben, pues digo, bueno, porque sí me preguntan así de: "Ay, ¿y qué para viajar?", y digo: "Bueno, siempre hay que tener un poquito de cuidado", ¿no?, o sea, la gente es muy muy linda, todo, o sea, pero, este, bueno, pues, eso es como lo negativo. Y la comida, obviamente, me encanta decir también de la comida de ahí también, puedes comer en la calle todo lo que quieras.
Claro. <chuckles> Okey. Las tortas, ¿no? <chuckles>
Tortas, tacos, elotes, lo que quieras, así. <laughs>
<chuckles> Okey. Y por ejemplo, ahora de de Yucatán, ¿qué le dirías a una persona extranjera?
Ay, pues, de Yucatán es así como que, para mí es como el paraíso, ¿no?, es como que siempre digo así de que es una ciudad tranquila. Este, mm, también que, bueno, me a mí me encanta porque es como que a todo llegas así cerca, lo más que te tardas es media hora. Igual la comida es sabrosa, pero sobre todo es como para mí la parte de tranquilidad, y que yo sentí que era muchísimo más fácil poder hacer comunidad allí. O sea, la verdad es que ahí sí puedes, eh, lograr cosas, ¿no? con trabajando en equipo con la gente. Entonces, eso es así como que lo que les digo. Además de que, bueno, tienes la playa cerca, este, y los cenotes, ¿no?, que son así como algo único.
Guau. Okey. Y Claro. <chuckles> Y, por ejemplo esa parte me me llama la atención de de que puedes hacer comunidad, ma eh, mm, ¿a qué te refieres específicamente? Digo, mencionas el trabajo en equipo, pero, ¿en Ciudad de México no se puede? O, ¿como que por qué, esa diferencia?
Ujú. Bueno, yo creo que en en Yucatán, ah, el tiempo que yo viví, había o sea, puedes confiar en la gente, ¿sabes? No hay tanta inseguridad, o sea, la gente todavía siento que es muy noble, o sea, no está tan maleada. Eh, y la gente que bueno, los que vamos para allá a vivir, eh, pues, también buscamos, pues, eso, o sea, cosas buenas, ¿no? Entonces, este, yo creo que, o sea, podías hacer más iniciativas sin estar cuidándote tanto las espaldas en que, me van a robar, o me vayan a secuestrar, o ya sabes. Porque, en otras partes del país, desafortunadamente, a veces queriendo hacer cosas buenas, pues, te te pasan cosas, f malas, pero, o sea feas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí era más fácil, pues eso, el confiar, el publicar algo en Facebook, o en Instagram. Y y, este, y pues, nunca estabas pensando que algo te iba a pasar. O sea, por ejemplo, yo este, lo que yo hacía era, yo soy veterinaria, pero, yo no tenía ninguna clínica ni nada, ¿no? Entonces, bueno, algo así como muy básico, esto no es tanto de hacer comunidad, pero, pues, un poco de ayuda mutua. Pues, yo a veces, este, una vez al año, cuando iba de viaje de pues, ahora yo vivo en España, pero, pues, yo iba allá y para sacar un poquito de dinerito extra, pues, ponía, este, vacunas y desparasitaciones a un costo accesible y, este, y servicio a domicilio, ¿no? Y, pues, yo lo publicaba en Facebook y, este, y y me salía mucha gente así para ir, y nunca me pasó nada desagradable, ¿sabes? Y en cambio, cuando iba a la Ciudad de México, yo decía: "Esto yo no lo hago aquí", porque aquí en la Ciudad de México, pues, a lo mejor alguien te dice: "Sí, vente a mi casa", y luego te asaltan, o de ese tipo de cosas, ¿sabes?
Ah. Vale. Claro. Sí. Sí, claro. Okey. Claro. Órale. Claro. <chuckles> Sí, por supuesto. Pues sí, una una de las cosas pues negativas, ¿no? Que que tiene la la parte de de Ciudad de México, que que bien mencionas y en ese sentido te preguntaría, si yo fuese extranjero, eh, suponiendo que, pues, recién nos acabamos de conocer, que quizá, este, pues, estamos platicando y te pregunto: "Oye, ¿qué lugar me recomendarías entre Ciudad de México y Yucatán visitar?". ¿Cuál cuál sería ese lugar?
Ujú. Sí. Ajá. Pues, la verdad yo creo que depende del gusto. Le preguntaría cuál es el el sus gustos, porque hay gente que, pues, les gustan las ciudades. L hay gente, yo he conocido que les gusta el caos, o sea, así como que, pues, eso de estar, de de tener muchas cosas que hacer, este, el movimiento y todo eso. Entonces, sí, es, ah, una persona de ese estilo, pues, le diría que la Ciudad de México, <clears throat> sin dudarlo. Pero, sí eres una persona más, pues, más tranquila, que no te importe así mucho, o sea, <clears throat> la variedad de actividades que hay y te gusta, por ejemplo, más la naturaleza y este, pues, la playa y el calor, pues, yo recomendaría Yucatán. Yo creo que es, como para estilos muy diferentes de viaje.
<laughs> Claro. Por supuesto. Y en en ese sentido también preguntarte, ¿cuál cuál sería un lugar de de México, bueno, de Ciudad de México, que recomendarías? Así el el primerito. Si hay algún lugar que no te puedes perder, eh, solo puedes visitar uno, ¿cuál sería?
Ajá. Ay, pues, no sé, yo creo que siempre recomendaría el Zócalo, el Centro Histórico, porque ahí es una revoltura de muchas cosas, ¿sabes? Este, yo no sabía, pero hay gente de otros lugares que el Zócalo se les hace muy grande. Claro, yo n yo no lo sabía porque, pues, para mí es como el Zócalo, así es normal, ¿no? O sea, el tamaño normal. Pero, hay mucha gente que he conocido que dice: "No, es que el centro", o sea, el el Zócalo tal cual es gi muy grande, o sea, la explanada, todo, ¿no? Y yo creo que, sí diría ahí, porque, como te digo, o sea, yo creo que ahí ves como toda la variedad y y un poco así como que todo el caos de lo que es la Ciudad de México, ¿no? Se me hace como que lo más así, lo que lo mezcla todo, así de del desorden, y como ya sabes, así salen muchos videos de YouTube y de reels así como de, ese tipo sueño loco de los que de la Ciudad de México. Bueno, eh, a mí se me hace como eso, o sea, entonces yo les diría que fueran allí, si fuera el único lugar. Ujú.
Okey. <laughs> Claro. <chuckles> Sí, sí. <laughs> Claro. El Zócalo. Okey, el Zócalo de la Ciudad de México, muy interesante, ¿y del lado de Yucatán? Por ejemplo.
Sí. Mm. A ver, de Yucatán, yo creo que, pues, ahí no es muy no es tan grande. Entonces, si es como de la ciudad, o sea, de de Mérida, pues, obviamente, ir al centro histórico, ¿no?, pero así y es que Yucatán tiene muchos lugares muy bonitos. Yo les diría así como, pues, que vayan a Valladolid, ahí hay cenotes muy bonitos, es un pueblito mágico, este, a las pirámides, este, Uxmal y todo eso, Uxmal que diga, este, también esa, me encanta esa esas pirámides. Este, Izamal, no sé, es que Yucatán tiene muchos pueblitos muy bonitos, la verdad. Este, pero bueno, si es la ciudad de Yucatán, pues, la el centro histórico, o sea, con eso no hay pierde.
<chuckles> Sí. <chuckles> Claro. Y, mm, pero, y bueno, parece que que te emociona mucho hablar de de especialmente de de Yucatán, pero, ¿cuál dirías que?, seguramente cada etapa tuvo lo suyo, ¿no?, pero, ¿cuál sería el lugar entre estas 2 ciudades?, que tú dirías: "Si regresase a México", eh, ¿cuál sería la ciudad en la en la que vivirías?
Ujú. Sí. No, en Mérida, eso ya sé yo ya lo tengo clarísimo. O sea, todos mis planes ahorita están en construir arriba del departamento que tenemos, bueno, una casita, para yo tener ahí un lugar para llegar, porque, eh, la verdad es que me di cuenta de que, eh, sin o sea, yo no me había dado cuenta, pero mi familia al ser yucateca, o sea, siempre comíamos cosas de Yucatán y teníamos muy inculcada como esa cultura yucateca, sin darme cuenta, hasta que llegué y fue así como de, ah, pues mira, sí, o sea, mi fami mis familiares son muy este orgullosos de ser yucatecos, pero, viven en la Ciudad de México desde niños y luego resultó que tenía también, este, pues, familiares allá, que yo no los conocía pero, ellos a mí ya sabes esos que te conocen de bebé y que son los mejores amigos del abuelo y así, y me ayudaron bastante. Y te digo, y aparte pude conocer como gente que estaba muy alineada como a lo que a mí me bueno, te digo, esa parte de comunidad. Entonces, yo sin dudarlo sería Mérida, pero, sí tengo que confesar que sí necesitaba mis dosis, o necesitaría mis dosis de Ciudad de México, porque, también es parte de mí. Entonces, yo, por ejemplo, cuando vivía en Mérida, pues cada 3 meses me iba a la Ciudad de México a pasarme unos días o una semana, y disfrutaba el caos, ¿sabes? Era así como de, ah, Ciudad de México, ya así, pero, ya después de una semana, ya es así como de no, ya esto es demasiado, ¿sabes? Bueno, y mi familia obviamente que vive allá. <chuckles>
<chuckles> Okey. Claro. <chuckles> Sí. <chuckles> Claro. Claro. <laughs> <chuckles> Claro. Mm, vaya qué qué qué interesante qué dualidades, tan tan reflexivas las de las de estar pues, en esas 2 ciudades tan tan llamativas de de México y por ejemplo mencionabas que también, eh, dependía de si lo recomendabas a una persona extranjera, o a una persona de del propio país. A una persona de del propio país de México, ¿qué le dirías respecto a la Ciudad de México y qué le dirías respecto a a Yucatán?
Ujú. Uy, a ver, yo creo que de la Ciudad de México, un mexicano normalmente ya sabe todo lo que se dice de la Ciudad de México, ¿no? O sea, eh, es que es muy bonita la ciudad, pero, yo ya la veo con otros ojos en cuestión de tranquilidad para vivir. Entonces, yo digo, mira, para viajar, o sea, de, si te vas de vacaciones y eso, o sea, está genial, ¿no? O sea, es como que, como te digo, cualquier cosa que quieras hacer, si eres de museos, que si de noches de blues, de jazz, de rock. O sea, lo que quieras, de verdad que lo encuentras en la Ciudad de México. Siempre va a haber algo y yo creo que es un lugar así genial, ¿no? Y además es, bueno, es que también, es tan grande y tiene lugares también tan bonitos, o sea, muchos escondidos y todo que es muy también, difícil llegarlo a conocer, este, todo, ¿no? Porque, tiene de verdad, o sea, muchos contrastes y y y muchas bellezas diferentes. Entonces, si es para viajar, pues yo sí les diría que se avienten, nada más, obviamente, que tengan cuidado, que traten de no meterse, pues, a lugares, este, peligrosos que ya todos sa saben cuáles son y este, y no ser tan confiados, porque, también me pasaba, eh, pues, gente que conocía que venían, pues, de lugares donde puedes, pues, eso tener más confianza en la gente y a y aquí era así de no no confíes en la gente. Porque, se dan cuenta de que eres de otro lugar y y te van a querer sacar provecho de alguna forma. Hay gente buena, obviamente, pero, hay mucha gente que se quiere pasar de lanza, ¿no? Entonces, sería eso. Y para vivir, pues, te digo, yo creo que cada uno decida. Tengo un amigo que decía que se aburría en Yucatán, y que él quería vivir en la Ciudad de México. Yo no lo entendía, pero bueno, cada quien, son sus gustos. <laughs>
<chuckles> Claro. Ahí está. Claro. Okey. <chuckles> Claro. <chuckles> <chuckles> Claro, de la parte de entonces, de de Ciudad de México ideal para para viajar, tal vez, no tanto para vivir, a menos que te guste el caos como lo mencionas, y pues, hay de todo, ¿y de la parte de de Yucatán?
Ujú. Bueno, a ver, de Yucatán, este, yo diría, tú tienes que ser tolerante al calor, porque, hace mucho calor. Entonces, sí de preferencia puedes tener así como que coche, ya tienes algo, este, ganado, ¿sabes? Porque, sí vas viajando en transporte público, te acostumbras a todo, pero, te vas a morir de calor. O sea, va a estar así como que superpesadísimo. Este, luego también un poco, pues sí, un poco la, pues, la tolerancia, porque, también los yucatecos son muy cerrados. Yo la verdad me salvaba mucho porque, decía: "No, pero mi papá es yucateco, ¿sabes? Y mis abuelos", entonces era así como de: "Ah, bueno, pues, más o menos así está bien", ¿no? No, es que sean mala onda, pero, sí son muy de ellos, ¿no? Y y bueno, yo diría eso, que te guste la tranquilidad y y que respetes también, pues, la cultura que tienen ahí, ¿no? O sea, ser muy r muy respetuosos de que, pues, son más tranquilos de sus costumbres y todo, porque, luego hay mucha gente que claro quiere llegar así con el mood de la ciudad y todo, y quieren que todo sea como en la ciudad y dices, pues, no güey estás en otro lugar y pues, por eso, eso lo hace ser bonito ¿sabes? Entonces Ujú.
Ah, okey. <chuckles> <laughs> Claro. Okey. <chuckles> Claro. <chuckles> Claro. Oye, qué qué interesante, pues sí, precisamente esos contrastes entre entre 2 lugares de de un mismo país, cómo cómo cambian las cosas y, mm, con bueno, ya has mencionado que que tu plan está, eh, en Yucatán definitivamente, pero, ¿cómo?
Ujú. Sí.
¿cómo te representa? ¿Cómo te identificas de ya sea de de Yucatán o de la Ciudad de México, del que prefieras, eh, cuando estás por ejemplo en otro país como es el el caso actualmente?
Ajá. Ah no, pues, o sea, bueno, yo, d ah, a todo orgullosamente, eh, soy mexicana. O sea, es así de o sea, ya si me preguntan de dónde soy, te digo, pues digo: "Ciudad de México y Yucatán". Pero, yo digo con orgullo que soy mexicana, me he dado cuenta que somos muy nacionalistas y que amamos mucho a nuestro país, aunque tenga las cosas que tiene, pero, a mí hasta me dicen así de de, o sea, eh, la gente de extranjera sí me dice así como de no: "Es que lo dices con mucho orgullo", que dice: "Que ni nosotros lo decimos así de nuestro país", ¿no? Y yo pues, es algo que que se siente, ¿sabes? Y yo me mencionan a México algo lindo y digo: "Ay sí, mi México", ¿no? Así qué bonito. <chuckles>
Eso es lo primero. <chuckles> Sí, sí, sí. <chuckles> <chuckles> Claro, le dices así se siente México. Este.
Claro, así como la canción. <laughs>
<chuckles> Sí justo, oye pues, qué interesante qué qué agradable escuchar sobre sobre este cariño que le tienes a tu país y sobre estas ciudades tan tan bellas a su forma que que mencionas y pues, no me queda más que agradecerte por compartirlo conmigo.
No, muchas gracias a ti por escucharme, de verdad. Que estés muy bien.
Hasta luego.